Aufregendes Erlebnis bei der Arbeit? Ähm, also, ich habe schon tolle Erlebnisse gehabt bei der Arbeit. Also, ich war mal 'ne Weile auf Wal-Tour, das fand ich da gab's auch überraschende Erlebnisse. Ja, Wale beobachten.
<snorts> Ja. Ja. Was ist Wal-Tour? Also Ja. Ja, okay. Also so 'ne so 'ne, äh, war das dann so 'ne Dokumentation oder so 'n Forschungsteam oder was war das?
Äh, ne, das war's nicht, das war im Tourismus. Das ist auch schon etliche Jahre her, also das waren so die ersten Ansätze von so 'ner Art von Tourismus und da hatte ich das Glück also ich wurde da als, äh, Reiseleiter beschäftigt in diesem Land, also in der Dominikanischen Republik, und damit ich die Insel erst mal richtig kennenlerne, musste ich dann diese verschiedenen Touren erst mal selber machen.
Ja. Ja. Ah, okay, ja.
Und dann war ich da für 2, 3 Wochen, äh, in Samana stationiert und da i sind die, äh, Buckelwale, die paaren sich da und ziehen ihre Jungen auf.
Ja. Ah, okay und dann hast du die Touren dann da gemacht. Wie viele Wale hast du dann gesehen? <snorts>
Dann war ich jeden Tag auf Hochsee, genau, und habe äh, da gab's natürlich einige Überraschungen, das kann ich dir sagen. Es war toll.
Ja. Was war so das, wo wodran du als am am ehesten denkst? Also, was für 'ne Überraschung?

War total super.
Ja, das glaube ich direkt, das k
Jetzt erzähl du.
Ähm, boah, mir fallen viele so kleinere Sachen ein. Also, überraschend war zum Beispiel einmal, da, ähm, habe ich an 'nem Projekt gearbeitet. Das heißt, ich bin um 7:00 morgens war ich auf der Arbeit, bin zum Kunden gefahren und ich war halt nachts um 3:00 daheim, also, 'n langer Tag. Und dann bin ich um morgens um 7 war ich wieder auf der Arbeit halt gewesen, also. Und, äh, auf jeden Fall hat mir dann der Azubi geholfen, die das Ding auszuladen und ja, wie gesagt, ich hatte 3 Stunden Schlaf, davor halt irgendwie 19 Stunden am Stück gearbeitet, also, dementsprechend war meine mein Verfassungs <chuckles> meine Verfassung da auch. Und dann, äh, mussten wir dann nur noch den Müll ausladen, machen und tun. Und auf jeden Fall, der Azubi sollte dann helfen. Und dann, als er der hat den 1. Schritt in diesen Transporter gemacht, wo diese ganzen Pappkartons von meinen Geräten und alle drin waren. Und dann ist der hat der sich das Bein vertreten, dann ist dem die Kniescheibe rausgesprungen.
Mhm. Mhm. Ui, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Nein.
Und dann hat der geschrien wie am Spieß und ich war ja eh schon völlig neben der Spur, weil's einfach nur müde. Ich wollte heim. Und dann hat der da rumgeschrien und dann kam der oberste Chef runter, weil er das gehört hat. Und dann kam mein Chef da runter und dann war da die völlige Versammlung. Ich wollte einfach nur meine Kartons da auf äh, ausräumen und zurück in mein Büro, meine mein Projekt da fertigmachen, wo ich dran gearbeitet habe und einfach nur heimfahren. Und dann kam der Krankenwagen und dann kam der Lagertyp, der da war und hat und dann standen da alle Leute rum. Und ich habe nur gedacht: „Oh mein Gott, was ist 'n hier grade los?“ Und ich habe einfach weiter dann. Ich habe ihn dann unter lagert mit so mit dem Müll, den ich da hatte. Habe ihn da quasi in so Kisten und, äh und so Tüten voll Plastik quasi gelegt, damit der da irgendwie halbwegs bequem liegt, bis der Krankenwagen halt dann kam und habe einfach weitergemacht, weil ich war einfach so durch. <chuckles> Na, das war katastrophal, ja. Ja, das war auf jeden Fall
<sucks teeth> Gott, oh Gott. Nein. <chuckles> Ja. Oh Gott. <chuckles> Wie schlimm, ey. Volle Katastrophe. Das war ja kein schönes Erlebnis, aber überraschend umso mehr. Und war der dann okay?
Ne. Ja, überraschend umso mehr. Ja, ja, der war der hatte gar nix gehabt. Die haben dem 'ne Spritze gegeben, weil der so, äh, durch also, weil der so am am Jammern war. Dann haben die die Kniescheibe rein gemacht und den mit'm Krankenwagen mit geholt und der durfte abends wieder heim. Also, das war war jetzt nix Wildes. Ja.
<snorts> Ah ja. Okay, gut. Also, das war ja dann schon mal gut, dann wenigstens musstest du dich da nicht schlecht fühlen für's wei einfach weiterarbeiten.
Genau. Ja, das st